C'était mieux, heu, quand il était plus jeune selon toi?
Ah, heu, c'était bah c'était différent parce que moi, j'aimais bien le Michael Jackson, heu, vedette planétaire aussi, c'était, heu, il a quand même fait, heu, il il a apporté beaucoup d'innovation dans la musique. Parce que je me souviens que la la première fois que mmh, que je l'ai vu, heu, que j'ai vu sa sa vidéo là, le t, heu, Thriller, je m'en rappelle, c'était une chanson de Billie Jean. Je pense qu'on était en boîte avec, heu, mon frère et des amis et puis, tout d'un coup, il le il montre cette vidéo et elle m'avait vraiment impressionnée cette vidéo. Et elle a d'ailleurs oui.
D ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui. OK. C'est vrai qu'elle est très populaire cette vidéo, hem, encore aujourd'hui, alors, heu, la voir pour la première fois, heu, heu, bah au moment où elle est sortie à cette époque-là, hein, ça devait vraiment être une ambiance quand même de de vivre cette période.
Ouais. <clears throat> Bah oui parce que, heu, ça la façon de danser dans de Michael Jackson dans cette vidéo était quelque chose, heu, d'innovant. Il est on n'avait jamais vu ce type de danse surtout, heu, quand il fait le le s heu, comment ça s'appelle? Le le smooth, heu, tu sais quand il glisse là, il danse en glissant, heu, donc c'était, heu, c'était vraiment quelque chose de nouveau. D'ailleurs il avait, heu, observé des des gamins qu'il avait vu danser dans à Harlem je crois et puis il s'est et il s'était inspiré de là
Oui. Oui, oui, oui. OK. Ah ouais, c'est incroyable l'histoire qu'il y a derrière, heu, ça alors, heu, ah ça dingue! Parce qu'en plus, là on est dans une, heu, vraiment, ouais, une période un peu p typique particulière puisque donc c'était vers, heu, c'était vers, heu, un peu après Woodstock, un peu dans ces années là?
de ça. Ouais ouais. <clears throat> C'était à, ah oui, c'était après Woodstock. Woodstock, c'était en 69, ça, c'était dans les années 80, au début des années 80. Ouais. Parce que le Thriller il est sorti en 83, mais la vidéo moi, il m j'ai des souvenirs de l'avoir vue, heu, avant pourtant, il me semble, il me semblait, mais bon. Heu, c'était alors donc, heu, oui, je me rappelle de la danse, ça s'appelait le Moonwalk Moonwalk. Voilà donc, heu, il y avait, heu heu, tout le monde parlait de cette façon de danser qui était incroyable pour nous parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. <clears throat> Très carrément révolutionnaire oui. D'ailleurs, je me souviens quand les j quand il faisait le Moonwalk, le public, il était ébahi et puis heu, il, heu, il exprimant, il exprimait ça, heu, à voix haute quoi, hein, ils en revenaient pas.
D'accord, OK ouais. OK. Ouais, voilà le Moonwalk évidemment, ouais bah très très connu, ouais, ouais. C'est vrai qu'à l'époque ouais, c'est ça à l'époque, c'était un peu révolutionnaire quasiment en fait, hein, heu, au au ah ouais, qu'est-ce qui Ouais. Ça paraît dingue hein! Parce qu'aujourd'hui on voit vraiment tout type de danses et d'acrobaties et à ce moment-là ça paraît dingue de se dire que ça, c'était quelque chose d'unique quoi.
Ah ouais, ouais. N ouais, il y avait pas les danses, c'était pas le genre acrobatique à l'époque, c'était, heu, c'était danse danse quoi, mais maintenant oui, on a vu tout ça, c'est
Ouais.